Und das sagen Schauspieler oft, das brauchen sie oder sie nennen das dann Lampenfieber. Die sagen dann immer: „Ich brauche Lampenfieber. Das ist wichtig für den Job.”
Ah.
Hm, andererseits ist man tot, andererseits schläft man quasi ein, wenn man diesen Stress nicht hat, ne?
Ah, ich g ja, ich g ja, Adrenalin und Stress, die w m machen einen wirklich immer wach. Das ist, äh, schon faszinierend, wenn man hat in einem in einem Moment ist man richtig müde, hat man gar keine Bock auf irgendwas und dann kommt dieser Adrenalin oder Stress rein und, äh, auf einmal ist man wach. Ja, man ist da
Ja. Ja, ja. Zack, ist man da. Ja genau, genau. Mhm. Also, Stress ist eigentlich 'ne natürliche Sache, nur wenn's irgendwie übertrieben neurotisch wird, also, dass du wirklich da drunter leidest oder dass du merkst, dass du diese komischen körperlichen Reaktionen zeigst, die du nicht haben willst. Chronischer Stress, ja oh, das hört sich schlimm an chronischer Stress.
Ne, 'n So 'n so 'n chronischen Stress. Ja, den hat man dann dann 24/7 wirklich rund um die Uhr, auch wenn man schlafen geht, einfach ganz gestresst sein.
Oha. Ja, genau, da kannst du nicht mehr schlafen und so. Ja, genau.
Ja, dann, d äh, ich glaube, wenn man zu viel Stress hat im Leben, äh, da haben Leute auch Haarausfall und sonstige Symptome auch. Das gibt's ja auch ähm, da bekommen Leute schneller weißere Haare. Weiß ich weiß nicht, wie das wirklich funktioniert, aber, ähm
Ai, ja, ja. Ja, ja. Ja, das stimmt.
Da da sehe ich auch immer Leute: „Ah, ich habe so viele weiße Haare. Ich bin je ich bin die ganze Zeit gestresst.”
Angeblich soll das von einem Tag auf 'n anderen gehen, dass man m morgens aufwacht und weiße Haare hat oder graue. Mhm.
Ja, z <chuckles> Ne, ich ich glaube, man merkt das aber nicht, bis man halt diesen ganzen weißen Strand von Haar sieht.